そうなんです、今時だったらもうそんな姉弟で男女間とかないだないと思うんですけど、やっぱり昔の田舎だとこういう考えがまだ、普通だったのかもしれないですね。
はい。 はい。 なるほどね。僕はちなみに本家の長男で、おじいちゃんを大切にしてくれましたけど、お母さん、お父さん普通でしたね。
はい。 あ、そうなんですね。
はい。
じゃあ、やっぱり家庭によって。
だから地域地域うん、地域地域地域性強いんじゃないんすかね。あの、例えば大学進学率とっても、鹿児島県なんかだと女性の大学進学率ものすごく低いでしょう。
かもしれないですね。 そうなんです。今でもそうなんですかね。
今でもそうなんすか？<chuckles> 地域性だなんか強そうな気がしますよね。
あ、なんか。 ああ、確かに。ま、田舎出身っていうのは結構大きいと思うんですけど、でも、親がそういうふうにちょあの弟を甘やかして育てたので、なんか弟は男らしくないなんかへなちょこなタイプに育っちゃいましたね。<chuckles>
うん。 ええ。 え、はい。 <laughs> へなちょこになっちゃいました。それは困りましたね。ええ。
はい。でも途中から高校生ぐらいから、もう引きこもってゲームばっかりしてるようなオタクな子になっちゃいましたね。ま、高校はちゃんと行ってたんですけど、休日はずっと部屋でゲームばっかりしてる、なんか、オタクな弟に育っちゃいました。
ええ。 <laughs> はい。 なるほどね。あの。 ほどとに。<laughs> 今はでも働いてるんでしょ、ちゃんと。
はい。 働いてますけど、多分こう、コミュニケーションあんまり取れないちょっとオタク気質な子だと思いますね。
ええ。 ああ、なるほどね、確かにね。ちょっとき男のがちょっと厳しめな環境で育たないとね、コミュニケーション取れないんすよね。特にあの年が違う人とね。